Có đó bạn ơi. Nếu mà bạn đã bắt đầu chuẩn bị, ờ, kiêng sử dụng hoặc là giảm liều lượng sử dụng những chất như là cà phê và rượu, thì bạn hãy thử thay bằng nước ấm nè, hoặc là các cái loại trà thảo mộc không chứa cafeine, thì các bạn, ờ, v vẫn có thể duy trì được cái thói quen uống, tuy nhiên là các bạn không nạp cái cafeine vào trong người.
Ừm. Ừm. Ừm, hay đấy chứ, mình cũng sẽ thử, ờ, nghe theo bạn tìm những cái loại, gọi là, liên quan đến thảo mộc hoặc là, à, có thể sử dụng những tâm sen mình thấy là nó cũng có tác dụng ngủ tốt, đúng không bạn?
Đúng rồi đó bạn.
Ừm, OK, hôm nay được trò chuyện với bạn về cái chủ đề là vì, à, dùng nhiều cà phê và rượu nó ảnh hưởng đến giấc ngủ ấy, thì cũng đã có cái thêm kinh nghiệm để có thể hạn chế cũng như là, à, giúp cho giấc ngủ của mình hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Chào bạn.